Ai, tem que criar esse hábito, né, e esse gosto para para fa Sabe uma coisa que eu tenho gosto de fazer pelo menos? Yoga, yoga eu gosto. Me sinto tão bem fazendo yoga. Ai, gente, eu me sinto uma outra pessoa, assim. Falo Meu Deus, às vezes, eu olho para minha barriga e falo: "Você vai ficar de ponta cabeça mesmo, viu, menino? Você vai ficar de ponta cabeça". <giggles>
Uhum. Ai, que beleza. Yoga é maravilhoso. Uhum. Nossa, e Uhum. E você faz a sua yoga, né?
Faço minha yoga, porque isso me me dá esse prazer, sabe, que eu te perguntei? Essa vontade de fazer, sinto o meu corpo muito bem. Agora, quando eu faço exercício, meu Deus, eu não consigo nem andar direito de tanta <giggles>
Uhum. Uhum. Uhum. É. Tem que c tem que começar devagar, que senão, realmente, você não vai conseguir andar, vai querer desistir logo, né?
Sim, eu tento ir devagar, mas é um pouco complicado para mim, viu? Eu fa Mas eu estou fazendo em casa, eu estou fazendo em casa, aos trancos e barrancos, viu, você torça por mim.
Uhum. Uhum. Mas, tá fa Com certeza, com certeza, tá fazendo, é o que importa. Realmente, é muito muito, ah, inspirador. Você acha que eu não vou torcer pela pessoa que me ajudou a consertar meu frango?
<chuckles> É. Ah! <laughs> Muito bom. Você torça porque, ó, eu preciso.
Uhum. Eu estou com uns pompons, eu estou com uns pompons aqui. Prep tá conseguindo, parabéns.
Ai, meu Deus. Eu preciso, preciso fazer, porque eu quero parir bem, entendeu? Eu sei que é importante, daqui a pouco qua
Uhum. <giggles> Com certeza. Depois tem um pós-parto bom também.
Exatamente! Não quero aque ficar aquelas pessoas caquética não, que não consegue nem sair da cama. Misericórdia, Senhor. Não vou ficar, viu, muito obrigada que você me inspirou muito bem a a fazer exercício. Até.
Uhum. Não vai ficar que você já está cuidando para isso. Uhum. Vai ficar bem. Obrigado eu. Até a próxima.

Uhum.
Ah é, mas eu cons eu estou falando, assim, que eu sou uma grávida sem graça, mas graças a Deus eu sou uma grávida sem graça, porque, assim, eu não sei o que que é um enjoo, eu não sei o que que é uma má disposição, eu não sei o que é nada disso, eu estou está super tranquila a minha gestação.
Uhum. Ai que beleza. Nossa que bom. Uhum. E a
É uma maravilha. Eu acho que é por conta da alimentação, de, sei lá, eu também, ah, não sei, não sei, eu só sei que eu estou, assim.
Hum. Eh, eu percebo que a alimentação, ela meio que cuida de tudo, assim, sabe, a semana que eu como mal, eu fico uma porcariazinha, não funciona direito em nada, sabe? Já começa pelo aquela estragada.
Sim. Ai. Ai é, intestino, nosso Deus, o começo da gestação eu comecei eu tenho um intestino reloginho, você também? Tipo é um reloginho? Ai é ótimo. Todo dia de manhã exatamente, o meu é reloginho. E quando eu fiquei grávida no começo, gente eu ficava tão irritada, porque prende o intestino. E eu fiz de tudo para o meu intestino soltar, porque, assim, eu ficava irritada, me sentia uma balofa e nem tinha nada ali, me me sentia, porque estava entupida, ah, era horrível, horrível.
Uhum. Tenho, aham, todo dia de manhã. Uhum. Hum. Uhum. Sim a gen nossa, essa sensação de estar entupido, é das piores, assim.
Ai é horrível gente. Ai é horrível, mas daí passou, eu comecei a tomar ameixa, sabe, ameixa, ameixa pre só tem a preta, né, ameixa a seca lá.
Uhum. Hum. Sim. Ah a seca, assim, aquela ameixa, eh, sim sim sei, tipo uva passa mais ameixa.

É, é verdade, é verdade. E aí você coloca as "tirinhas", assim, de de ameixas na panqueca? Boa.
É, uhum. Isso. Aham, porque, daí, no que eu vou comendo a panqueca. Tá, ali, os docinhos, sabe. Nossa, maravilhoso. Uhum
Sim. Ai que delícia. E você treina de manhã, à tarde, à noite, como que você faz?
Eu treino das hã, das 17 até às 19h mais ou menos.
Ah, você treina à noite. Faz tempo que você tem essa vida de de treino regular?
Uhum. Não. Eu tive idas e vindas. No Brasil era difícil, porque é muito calor lá, e às vezes, também tinha que ir a pé não dava. Mas, eu comecei a ficar regular mesmo que assim. Eu voltei, e falei: "Vou treinar como se minha vida dependesse disso"
Hã. Sim. Hã. Olha.
"de 2014 em diante.
Meu Deus! Você tá há muitos anos.
Não, não dois mil e quatorze não. Foi dois mil e 2013 em diante que, eh Em dois mi Ai desculpa menina! Menina eu tenho um problema se muito sério.
Senhor. <laughs> De memória? <laughs>
Eu sempre Não, sempre quando eu vou falar, eh, de 2021, 22, 23. Eu falo: "11, 12, 13"
Hã. Ah eu fale e u já tô pensando, ele faz mais de 10 anos academia. Meu Deus é muito tempo. Então foi ago foi ah mas é muito. Pelo menos comparado pra mim é m dois mil e vinte e três? <chuckles>
Nossa! Se você não Uhum dois mil e vinte e três. Hã, foi quando é que assim, em 2021 que eu cheguei aqui aqui em Portugal. Estava aquela eu tentei voltar e tudo mais. Porque, assim, ah, eu eu sou das pessoas que a pandemia, um eh, me arrasou entendeu.
Hã. Sim.

Olha, eu quero falar um pouquinho sobre exercício e motivação, por favor, me motive, tá? Eu quero saber que hábitos que te ajudam a manter uma motivação de exercício. Me conta, pelo amor de Deus.
Hum. Hum, boa pergunta. Olha, eu tenho vários, hã, várias motivações, assim, para diferentes momentos, tá.
Hã. Tá, então me conta 1 delas, pelo menos.
Uhum. Olha, acho que eu vou começar falando dos hábitos, que, assim, você não vai fazer atividade física direito se você não estiver bem alimentada e bem descansada.
Tá. Hã. Ai, faço os 2 perfeitamente. <laughs> Durmo que eu eu é uma princesa, uma bela adormecida. <laughs>
Ah, então Então, assim, o que que <chuckles> Ai que maravilha, isso é ótimo. Eh, e que ter uma alimentação bem, hã, bem estruturada.
Boa. Sim, eu tenho, eu tenho de verdade.
Ah, isso é uma isso é uma beleza, que bom. E mas você treina ou como é que está? Eu lembro que você falou para mim que treinava, assim, eu acho.
Não, eu eu não gosto de treinar, não gosto, vamos partir desse princípio. Não gosto, não gosto de bi ambiente de academia, mas eu estou grávida, então eu estou fazendo exercício por conta da gravidez, por o por obrigação, entendeu? Porque eu sei que é mais importante, mas, assim, gostar, eu não gosto não.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, entendi. Uhum. Mas antes me tira uma dúvida, antes da gravidez você já já fa fazia atividade física?